Allora
Cioè, ti dico, ti possono dire: "No, guarda così non va bene, devi modificarlo," mentre per te magari è il brano più bello del mondo, ehm, è un pezzo della tua anima e invece te lo fanno modificare, possono fare questa cosa?
Sì. Sì, succede, succede. Io per fortuna in quel contratto avevo proprio negoziato il mio mhmm, la mia libertà, no, mhmm, di scelta, però appunto anche se, ehm, me l'avevano data ad un certo punto, quando loro, mhmm, volevano seguire numeri, ehm, crescite più, ehm, veloci artificiali, no, un po' così, ehm, m la cosa che mi potevano fare per bloccarmi, anche se magari non potevano dirmi di cambiare il pezzo era: "Okay non ti diamo budget per farlo uscire", cioè con il video o cos quindi un po' alla fine mi limitavano comunque. Esatto, esatto. Ed era successo anche questo, perché loro mi spingevano ad essere ancora più superficiale di quanto mi sentissi in quel momento, allora ho deciso di: "No, ehm, rinuncio a questo, ehm, e ritorno indipendente," ho preso un po' di pausa per riprendermi e sono sono ripartito diciamo, com'ero prima, adesso con molta più esperienza so cosa vuol dire, ehm, l'industria musicale, come funziona m ehm, sono molto più pronto ades
<clears throat> Mh-mh. Mh-mh. Sì. Ah, okay. Quindi un po' un ricatto. <chuckles> Oka Ah. Mh-mh. Erto. Quindi senza di loro sei ripartito e diciamo un po' indipendente appunto da solo.
Sì esatto, esatto perché comunque
Ehm, e pensandoci con tutti i mezzi, effettivamente abbiamo tantissimi mezzi tecnologici adesso, m per gli artisti, è una grande cosa poter pubblicare magari su YouTube, su TikTok, su Instagram e farsi conoscere.
Sì, esatto. Esatto e poi diciamo che ho preso questo coraggio anche per via del fatto che nell'ultimo periodo, loro non mi avevano dato appunto budget per far uscire una canzone, che i in g nella quale io c'ho creduto tantissimo, l'ho fatta uscire comunque senza budget, quindi proprio come da indipendente e avuto più risultati di tutte le altre. Quindi me mim
Quindi mh-mh. Okay. Okay. sì, di quando eri con loro. <chuckles>
mi mi si è mi si è confermato che posso andare tranquillamente ad essere indipendente, che non è che fa tanto la differenza.
Erto, cer

Bellissima questa cosa. Quindi tu la mattina, uh, appunto, ti alzi, ehm, ma essendo artista, comunque si sa che gli artisti magari hanno una vita un po', <clicks tongue> come dire, ehm, senza troppe regole, no, quindi, uhm, non lo so, magari la sera <clears throat> fai tardi o comunque, uhm, molti molti artisti scrivono proprio dei testi <clicks tongue> o dei brani di notte, cioè preferiscono la notte, quindi la mattina chiaramente, ehm, non non riescono ad alzarsi alle 7 di mattina pieni di energia. <chuckles> C tu come come come quando quando lavori, ecco, quando ti piace appunto, hai detto che scrivi anche dei brani, ho capito giusto?
Sì, certo, certo. Allora ti spiego. Mhmm, io per tanto tempo, mhmm, diciamo che quando ero ind indipendente comunque avevo un lavoro per permettermi di, uhm, sopravvivere e investire nella musica, prima magari di ricevere il mio primo
Certo, come la maggior parte degli artisti in tutto il mondo. <chuckles> "Che lavoro fai?" "Eh, sarei un'artista, però in realtà faccio tutto altro." <chuckles> Chiaro. <chuckles> Un classico. <chuckles>
Esa esatto. Quindi lì <chuckles> Esatto Bravissima, ehm, ehm, e niente, di diciamo che quella cosa è durata dai miei 18 anni fino ai 22.
Okay, quindi giovanissimo. Okay.
Sì, mhmm, in realtà 21. 21-22, ho lavorato que quegli anni avevo un lavoro dove comunque mi svegliavo alle 7 di mattina andavo a lavorare e poi quando finivo alle 4-5 del pomeriggio, andavo in studio e quindi <chuckles> i iniziava l'altra parte della giornata.
<chuckles> Ti dedicavi alla tua passione, sì, finalmente. <chuckles>
Esatto, g grazie grazie a quel periodo diciamo, che ho capito cosa significa un po' essere disciplinati e quanto conta, no, anche nella musica essere organizzati, cioè non vivere, uhm, senza regole appunto. Però nel periodo nel quale poi successivamente ho ricevuto il primo contratto discografico, quei 3 anni sono stati veramente caotici, perché non non c'era mai una regola
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Hai dovuto lasciare il tuo lavoro, ehm, che non c'entrava con la musica quindi.
Sì.